โอ้ มะนาวขวดไม่ได้ค่ะ มันจะกลิ่นไม่เหมือนกันเนาะ มันจะเปรี้ยวแบบแปลก ๆ
มันไม่ได้อะ ฟีลไม่ได้เลย เปรี้ยวอะไรก็ ม เปรี้ยวแล้วก็กลิ่นแปลก ๆ เรา พอสมมุติเราไปกินที่อื่นเนี่ย เขา เขาก็ใส่น้ำมะนาวขวดนี่เราจะรู้เลย เราบอก "ว้าย ไม่เอา ๆ" อืม อะไรคือสิ่งที่ เออ ใช่ อะไรคือสิ่งที่ทำให้อาหารจานโปรดนั้นถูกใจมากกว่าจานอื่นเลย?
อืม มัน มันจะเป็นเหมือนสารปรุงแต่ง ค่ะ อืม อันนี้ก็น่าจะเป็นรสชาติค่ะ รสชาติแล้วก็ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะ มันสามารถทานกับอย่างอื่นได้ อย่างเช่น น้ำพริกกะปิของทางใต้ค่ะ มัน กินกับอย่างอื่นได้หมดเลยที่บอกไป กินกับข้าวสวยเฉย ๆ ก็ได้ หรือว่ากินกับผัก หรือว่าหมูทอด ไก่ทอด ไก่ย่าง ทุกอย่างเลย ใช่ ปลาทูทอด อย่างเงี้ย อืม ฟินมากมื้อนั้น คือไม่ต้องไปกินอาหารหรูหรอกค่ะ กินอย่างงั้นทุกวันก็ได้แล้ว อยู่ได้แล้ว
ถูก อืม ผักจิ้ม อา เห็นไหม ได้หมดเลย อืม เห็นไหม? เอาจริง ๆ อะ อาหารหรูอะมันไม่ได้อร่อยเท่ากับอาหารที่เราแบบคุ้นเคยกินนะ แล้วก็ 1 ราคาก็ไม่แพง แล้วอาหารที่หรู ๆ นะ บางทีอะมันไม่ครบด้วยซ้ำไป โภชนาการ
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ พวกอาหารหรู ๆ ที่เขาชอบไปกินกันอะไรนะ Omakase อย่างเงี้ย เรารู้สึกว่า โอ้โฮ ไม่คุ้มเงินเลยค่ะ แบบมื้อนึงเป็นหมื่นอะ ก็ให้ ให้คำนิดเดียวเองอะ แล้วปลา
เออ จริง เออ ไม่คุ้ม คำนิดเดียว แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอิ่มนะ เขา ส เขา เขาขายอะไรอะ เขาขายด้วยแบบทำให้ เขาทำแบบต่อหน้าต่อตาเหรอ? เขาขายความแบบไอ้เนี่ยเหรอ?
อา ต่อหน้าต่อ ตา อาจจะขายกรรมวิธีในการทำค่ะว่า "อุ๊ย เนี่ยนะเชฟมาทำให้ให้ดูต่อหน้า ตัดปลาทีละชิ้น ใช้มือ ปั้นข้าว"
<chuckles> อา โอ้โฮ บางเฉียบ อืม นะ
อืม กินเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปต่อด้วยส้มตำอะ เห็นพวก Influ ไม่อิ่ม เหมือนกินเอาคอนเทนต์เฉย ๆ ค่ะ วันนี้ก็มาคุยเรื่องนี้สนุกมากเลย หิวแล้วนะคะเนี่ย ท้องร้อง
<laughs> ไม่อิ่ม ๆ ใช่ ๆ โอ๊ย สนุกมากเลยนะ หวังว่าคงจะได้คุยกันอีกครั้งนะคะ
เช่นเดียวกันค่ะ รักษาสุขภาพนะคะ สวัสดีค่ะ